Ừm. Ờ, mình nghe mình nhớ là tầm khoảng hơn gần nửa tháng lận, gần nửa tháng á nha, thì lúc này á là mình mới có thể là, ờ, nghe ít lại một tí. Bởi vì nhiều khi á bạn, mình nghe cái bài này hoài á, rồi mình nghe lại cái bài khác thì mình sẽ thấy là, ờ, bài ở bài khác có cái sự mới mẻ hơn, đúng hông? Hoặc là cái nỗi nhớ của mình về một cái người nào đó mà trong khoảng nửa năm trời thì nó cũng đã là nguôi ngoai một tí rồi, nên là, ờ, mình khi mà mình mình cũng không biết là bắt đầu từ khi nào nhưng mà, ờ, khi mà mình nghe những cái loại nhạc khác ở trên những cái nền tảng khác nhau á, thì mình, gọi là, thấy cái nhạc kia hay hơn, mình đi ngủ mình nghe lại một cái cái nhạc khác. Nên là từ khi đó thì mình nhận ra rằng là, ờ, mình đã hạn chế cái việc là, ờ, nghe một cái bài này rồi, cũng như là cái cái, gọi là, sao ta? Cũng như là cái nỗi nhớ về cái người này á bạn, nó đã vơi đi rồi á. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Hóa ra là thế. Vậy là qua thời gian thì vết thương nào cũng được chữa lành, đúng không? <laughs> Qua thời gian thì cái cái cái việc mà nghe bài này nó cũng ít hơn, rồi cũng cái nỗi nhớ về cái người đấy thì nó cũng bớt đi phần nào. Ừm, nhưng mà, ờ, vậy là chứng tỏ là bây giờ nghe cái bài hát đấy thì cái cảm xúc của bạn nó cũng không giống như ngày đầu nữa, đúng không? Nó cũng đã thay đổi theo thời gian rồi, đúng không?
<laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm, chính xác. Ừm. Tất nhiên rồi bạn, cảm xúc của mình khi mà nghe lại cái đó thì vẫn thấy, à, gọi là, kỷ niệm thì nó vẫn sẽ ùa về nhưng mà buồn không thì mình sẽ cảm thấy là không buồn nữa. Bởi vì bây giờ á bạn khi mà mình đi làm rồi nè, rồi xung quanh mình á là những cái người, à, n người đồng nghiệp rất dễ thương và kể cả là những cái người mà mình quen biết, những cái mối quan hệ của mình bây giờ nè, hoặc là ba mẹ của mình đồ á bạn, nó đã mang lại cho mình một cái sự tích cực trong cuộc sống. Chứ thật ra hông có giống như là cái khi mà mình đang học đại học mình bị thất tình như vậy đâu, mình cảm thấy thời gian đó thật sự rất là tiêu cực luôn á.
Ồ. Ừm, công nhận, công nhận, nói chung là thời gian, ờ ừm, có thể là lúc đấy nó khó khăn nhưng mà qua dần đi rồi nó cũng sẽ chữa lành tất cả. Bây giờ có công việc này, rồi, ờ, có thể là tìm được những anh khác ngon hơn này. <laughs> Rồi có thể là có bạn bè, có người thân này, ủng hộ bạn làm có những cái động lực nên là những cái đấy, à, nó cũng nói chung nó cũng chỉ là một trong những cái kỹ niệm, đúng không? Những cái kỉ niệm từ hồi còn trẻ thôi. Ờ, thế thì, khi mà khi mà nghe cái bài này á, nó nó hoài niệm như thế thì bạn có hay, à, dùng cái bài này để, ờ, ờ, thêm vào cái danh sách nghe thường xuyên hay là, ờ, thêm vào chèn vào những cái hình ảnh này đăng story đăng, ơ, bài đăng ở trên, ơ, ờ, mạng xã hội không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, chính xác. <laughs> Những anh khác. Đúng rồi. Ờ, sao bạn? À. Ừm.